Weil, ich liebe Playboy Carti, aber aber ja, aber aber ein Weekend, wie die beide zusammen, das sehe ich einfach nicht ein. Das will ich auch nicht zusammen sehen, deswegen boykottiere ich das.
Ja, doch, ich fühle den auch. Ne, sehe ich auch nicht. <laughs> Ne. Ja.
Ähm. Ja, <chuckles> aber ja, genau. Also, so Weekend ist ja so der relevanteste in der R'n'B-Szene aktuell, ne? Und, äh, ja, also, so, wie gesagt, äh, mit den kann ich mich gar nicht assoziieren, ne? Er ist ja immer sehr, sehr, ja, man nennt das Lobby Dobby, weißt du? Und das ist mir zu viel.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, der der redet halt nie über über seine Mädels, sage ich jetzt mal, und seine Mädelsgeschichten eigentlich so.
Ja, er ist das ist mir zu viel. Äh, andere R'n'B-Artists, ja
Ja.
geht. Also, ich ich höre wirklich nur Brand eigentlich so. Wenn wenn wenn jemand mich fragen würde, ja also oder Was? Ja, oder als na ja, es gibt ja noch so, so wie Usher oder so. Oder Chris Chris Brown gibt's auch noch. Chris Brown macht ja auch R'n'B. Ja, Chris Brown ist auch eigentlich gut, ja. Aber Chris Brown ist so ist auch so ist ist für mich wie Drake, weißt du? So in R'n'B Szene, so. Er ist so 'n Hitmaker, aber seine Musik, äh, is ist nice, ne? Also, ist so
Mhm. Es gibt auch noch Brand, ne? <chuckles> Ja. Mhm. Ja. Chris Brown ist auch stark eigentlich, ja. M mhm. Ja, sie hittet einfach nicht, die ist nicht so persönlich, ne? Ist so generisch für die Masse. Ja.
Ja, ja, genau. Genau, ist so für die Masse, so. Das ha aber m für mich persönlich sagt das gar nichts aus, seine Musik so, ne? Deswegen, ähm, ähm, ja aber bei Brand, da habe ich mich einfach verbunden gefühlt so, ne? Weil er ma er ist einfach, äh
Mhm.